B bravissimo e poi ho scoperto questa cosa, ehm, piano, piano che, quindi mentiva ad altre persone oppure riuscivo per caso, anche magari tipo un a c'era una volta un uhm, un evento dove lui era stato invitato e aveva detto che, mhmm
<clears throat> Che non ci sarebbe andato. <coughs>
No che non ci sarebbe andato, ma che c'erano non c'erano più biglietti per entrare oppure proprio invi inviti, no, pe per gli artisti, eccetera, uhm, perché era tutto full, ho house, quindi tutti i biglietti venduti, sold out. Allora quella sera, ad un certo punto, mi ha chiamato un altro produttore, che avevo conosciuto da poco, per invitarmi a quell'evento, dicendomi che che c cioè me mi invitava lui, perché aveva c'erano ancora tante i tanti inviti e quindi <chuckles> mi ha invitato. E allora l'ho beccato lì e chiaramente è stato molto strano, no, e cio cioè glie glielo sono andato a dire, ma n per fortuna che <chuckles> che non c'erano più più biglietti per entrare e che era pien esa
Mh. Sì, sì. Sì. <chuckles> Ho capi <chuckles> <chuckles> Eh, certo. Meno male, eh e lì e que e quello è stato un momento di rottura o o o lì vici vicino a quello, insomma, dai.
Sì cioè piano Vi vicino a quello in quel periodo, poi successivamente, comunque abbiamo iniziato a discutere. Chiaramente abbiamo litigato anche in quella sera, anche in altre altri momenti fino a quando poi abbiamo detto: "Okay, dai, ognuno va per la sua strada e e va bene così." Invece, magari adesso che ci penso, un altro ho un altro amico, che è molto cioè si abbiam ci siamo conosciuti nel periodo del liceo, quindi proprio adolescenti, piccoli. Uhm, l lui è stato una persona un po' diciamo, che ha cambiato idea e direzione tante volte nella sua vita
Mh. Eh, fo Per la sua stra mh, ho capi Mh. Sì. Mh.